Creo que, para ser sincero, estos cambios siempre van a ser para bien y, pues, es es curioso cómo, a final de cuentas, am, aún por mucho que queramos como arreglar dentro de la ingeniería, de dentro de la innovación por parte de la una mano humana, al final la naturaleza siempre termina dándonos una lección tan importante como lo es, este, pues, los árboles, la colocación de los mismos. Estos espacios naturales que siempre te van a a demostrar que que van a ser la la llave, la herramienta para para momentos cruciales, como lo son estas lluvias o las temporadas de calor con los árboles que que te refrescan los espacios.
En Ujú. Eh. Así es. La llave, ¿eh? Bien bien dicho. Está bien. Es que yo creo que es donde más se nota, ¿no? En el en el calor.
Claro, sí, no.
O sea, tener tener un árbol cerca, pues, o sea, cambia mucho.
Sí, un árbol es es sombra. Un árbol es tener, este, fresco. Un árbol es, este, tener, pues, animales que, pues, que es este ciclo de la vida.
Así es. O sea oye, hasta hasta tener comida, ¿no? O sea, al alguna naranja, algo, pues, no sé.
Sí, claro, por supuesto. Sí, estos árboles frutales que también, pues, te te permiten disfrutar no solamente de de esta sombra, sino que también ya ya te alimentan. Sí, sí, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y es lo que que que me ha me ha hecho como maravillarme tanto de de cómo puede un espacio, que quizá, para para mí o para todos los que vivimos cerca, se vuelve inmenso, pero realmente para la tierra es solo un un granito de arena.
Sí. Ajá. Sí, exacto, hombre. De una buena sombra, ¿no? Sí. Es un regalo, ¿no? Y es un regalo, tanto para la tierra como para ustedes. Y y hablando de regalo y todo esto que dices que, pues me lo platicas con tanto tanta añoranza, ¿no? ¿Qué sentimiento te genera? O sea, ¿te te da preocupación por los demás zonas? ¿Te da nostalgia, aceptación, te da curiosidad?
Sí, sí. La verdad es que creo que más que nada me da mucha tranquilidad, me genera paz y me da alegría. Porque, como te mencionaba anteriormente, ¿no? Creo que el el vivir y y de y el sufrir de múltiples maneras, el calor, eh, las inundaciones ajá. Pues, a final de cuentas, afectan tu vida, tu desempeño, tu tu día a día y que de repente, por por un cambio tan, quizá, para para algunas personas sea tan insignificante, pero para otros fue un paso agigantado, porque el ya no tener inundaciones es menos pérdidas. El ya no tener, este, el el el calor, pues, se se disipa más. Em, existe la frescura, hay más animales, entonces, como que todo vuelve a recobrar vida de alguna manera y es
Tranquilidad, paz. Alegría, mira. Sí. Las inundaciones que me dices, claro. Sí. Sí, claro. No, y es que ajá. Sí claro, Oye, e e incluso visualmente, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero visualmente, o sea, salir de tu ca o sea, simplemente al asomarte por la ventana de tu casa. Y oye, ver ver al asfalto así así todo pelón, vamos a decirlo, eh, sin ningún árbol, sin ningún área verde, nada y ahora salir y, como dices tú, escuchar los pájaros, ver los árboles, ver las hojas, pues es un cambio, ¿no? También en la en la mentalidad, en la psique de alguien.

Porque, pues, e existe, pues, este espacio en el quizá, pues, tú ya solamente veías vehículos, veías asfalto, veías, pues, ahora sí que una urbanización, y de la noche a la mañana, de repente, ver más árboles, más animales, escuchar, sentir a lo mejor un ajá, y sobre todo el sentir
Así es. Urbanización, sí. Sí, eso sí. Sí, claro escuchar, sentir, sentir, qué bien dicho. Sí claro.
porque, es lo más perceptivo, ¿no?, que sales a la calle en en un lugar con de ese asfalto y eso, y es un reflejo de calor, pero inmenso. Y quizá, pues, llegar a esta parte de un bosque, pues, eh, no te refleja nada, te refleja frescura, te refresca
Sí. Y ajá. Y, e incluso de de brutalismo, ¿no?, lo lo mencionan, este, algunos autores, este brutalismo de de las urbes ¿no?, que luego tienen.
Por supuesto, sí, la verdad es que que creo, que es eso, ¿no?, que es que es tan masivo, que es tan tan agobiante, tan tan impositivo.
Sí. Agobiante, claro. Okey, mira, qué bueno, o como lo mencionas, entonces, al menos a ti, ya al ver este cambio que hubo en tu comunidad, ¿no?, este, que me platicas ahí en tu fraccionamiento, ¿crees que te impulsó, este este observar todo esto, no? Ver ver este cambio, transicionar ¿crees que te impulsó a cambiar algún hábito o tomar acciones para seguirlo, pues, protegiendo, no? Porque, pues, digo, se esforzaron por tenerlo y yo creo que van a seguir así.
Claro, la verdad es que sí. Creo que algún punto muy importante sí, pues, es increíble que hayan hecho eso aquí, y y un punto muy importante es que creo que ya muchas personas y sobre todo adultos mayores, se han dado la oportunidad y el ánimo de salir a caminar y hacer ejercicio, cosa que antes no hacían. Y era muy importante, a final de cuentas, es es esta parte de cuidar tu salud y, a su vez, al realizar este tipo de actividades, quiere decir que, eh, esta zona tiene vida y al tener vida, pues, ¿qué es lo que lo que refleja? Pues, que tienen que darle un mantenimiento, porque son espacios que sí se están utilizando y que tienen una prioridad para las personas que viven alrededor de.
Y qué bueno, ¿no? Sí, claro. <laughs> Ve, claro, un cambio superpositivo. Sí. Ujú.

Sí, la verdad es que sí, completamente de acuerdo. El el el ver estos colores, el escuchar la vida, el es el el el percibir esta esta vibra tan distinta, ahora sí que podríamos decirlo de esta manera
Sí, esa vibra, ¿eh? Bien bien dicho, sí. Sí lo creo.
te hace te hace, este, pues, también desarrollarte de una manera completamente distinta, quizá con más opti optimismo, mucho más energía
Uf, muy buena. Más energía, claro.
y l y lo reflejas de múltiples maneras, y a final de cuentas eso es bueno, porque es bueno para ti y es bueno para los demás.
Así e Y para el ambiente, ¿no? <chuckles> digo también, estamos hablando de <laughs> Sí, viene de rigor, ¿no? <laughs>
Y no, digo, e eso ya eso ya es, este, algo, pues, ahora sí que que queda por default. Pero ajá, pero pero es que creo que también, am, no sé, creo que esta mentalidad antigua de que la naturaleza estorbaba en lugar de que apoyaba
Ujú. Oye, es que, ¿cuántas veces el vecino, no?: “Es que voy a cortar el árbol porque me estorban las hojas". ¿Y qué tiene? No inventes, o sea, nomás se barren. ¿No las quieres barrer? No las barras, no pasa nada.
Sí. Y es curioso, ¿no? Porque luego se quejan porque el sol ya está quemando la pintura, porque porque ya se siente más caliente la casa, porque que porque a lo mejor en las lluvias ya se le moja algo que tenía en una zona donde, quizá, estaban las hojas. Entonces, pues, sí, la verdad es que e es eso, creo que que lo importante aquí es que ya muchas personas les ha caído, este, como que esta información a la cual ya se dieron cuenta que la ambu la naturaleza no te estorba, te ayuda
Ah, el sol, sí. <laughs> Sí. Sí. Sí. Sí, pues, eh ajá. Sienten el cambio, ¿no? Sienten el cambio, como les pasó ahí contigo, me platicas, este, creo que ya ven el cambio, y dicen: “Bueno, pues, hay que seguir, pues, esforzándonos", ¿no?, por ello.
Por supuesto. Claro.
Y fíjate eh, si la naturaleza esta esta que rodea tu casa, ¿no?, pudiera dejarles un mensaje, eh, digamos, a estas futuras generaciones sobre cómo era antes, ¿cuál crees que sería esta observación o advertencia más importante que transmitiría?